अक्सर ना हम कहीं न कहीं देखिए घूमने जाते ही रहते हैं। अलग-अलग जगह जाते रहते हैं। और खाना वहाँ का ट्राई करते रहते हैं। तो ऐसे में कई बार ना कई जगह के जो व्यंजन होते हैं, खाने होते हैं, वो हमारे दिल को देखिए छू जाते हैं, तो ऐसी कोई अ, जगह आप बताएँ कि जहाँ का खाना जो है आपको बहुत पसंद हो और आपके दिल को छू सा गया हो? बिल्कुल।
जी। जी देखिए बिल्कुल, जैसे कि ना मैं शहर में रहता हूँ और एक बार मैं यूपी के एक गाँव में गया था। अ, वहाँ पे एक खाना मैंने खाया था। एक डिश खाई थी वहाँ की। मुझे ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और ऐसा बोलूँ तो ना मुझे उसका स्वाद ना आज भी याद है। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसको फ़िर खाना चाहूँगा। उसको वहाँ पे रिक्वच बोला जाता है। अ, देखिए वो ना अरबी के पत्तों का बनता है। अ, अरबी के पत्तों पे ना मतलब कुछ एक लेप बना के एक पेस्ट बैटर बनाते हैं और उसपे ना एप्लाई करते हैं। और वो जो पत्ते हैं ना उनको रोल करके और उसको स्टीम किया जाता है। और स्टीम करने के बाद आप ना चाहे तो ऐसे भी खा सकते हो उसको। या फ़िर आप थोड़ा सा उसको शैलो फ्राई कर दें, है ना? थोड़ा सा तेल डाल के और थोड़ी सीज़निंग डाल दें उसपे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है वो खाने में। ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्प हो जाता है, अंदर से सॉफ्ट और वो जो टेक्सचर आता है, उसका जो स्वाद है, उसमें जो खड़े मसाले पड़ते हैं। मतलब कि वो जो स्वाद है ना पूरा म कुल मिला-जुला के मैं कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और मुझे बहुत ही ज़्यादा याद आता है। तो अभी-अभी मेरा एक बार प्लान हो रहा है यूपी जाने का। अगर मैं अगर ये सक्सेसफुल हुआ ना तो मैं बिल्कुल ये जाऊँगा और ये डिश ना वापस से ज़रूर खाऊँगा उसको।
अच्छा जी। हुँ, हुँ। अच्छा। ओह! अच्छा। हुँ, हुँ। जी। <chuckles> ओह! क्या बात है। अच्छा, तो जो ये ज जो ये डिश आपने अभी बताई अरबी के पत्तों से बनने वाली, तो अ, क्या आप इसे अ, अक्सर अ, वैसे आपने आज तक जो है एक ही बार इसे खाया है या कई बार जो है आप इसे ट्राय कर चुके हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इन सब चीज़ों से जुटने के बाद? कुछ थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए। आपने अपने मित्रों को भी खिलाया है ये चीज़ कभी?
जी, देखिए अ, जब मैंने वहाँ पे खाया था ना तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था और मुझे तो लगा पहली बार कि ये क्या ही है? मतलब दिखने में अ, काफ़ी युनीक सा था, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा अटेम्प अ, मतलब टेम्प्टिंग नहीं लगता है दिखने में, कि हाँ, बिल्कुल देखते से ही मुँह में पानी आ जाए। इत ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने उसका फ़र्स्ट बाइट लिया मुँह में, ओह माय गॉड! कितना ज़्यादा अच्छा था। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो खा के। और देखिए, उसके बाद ऐसा नहीं कि मैंने उसको बाद में कभी नहीं खाया, लेकिन हाँ, यूपी में नहीं खाया उसको मैंने। अ, मैं घर पे आया, मैंने रेसिपी बताई मम्मी को, तो उन्होंने बनाया था। देखिए, कहीं न कहीं जो चीज़ जहाँ की होती है, वह वहीं अच्छी बन पाती है। वहीं के लोग उसको अच्छा बना पाते हैं। तो देखिए घर में बेशक अच्छा बना था, लेकिन ना वो वाला जो टच था, वो वाला नहीं आ पाया था। जी, तो अब यही था और बाकी उसके बाद फिर अ, फिर अभी वही था कि अ, रेसिपीज़ जैसे कि ना मुझे जब भी खाली टाइम मिलता है और मुझे जब भी कुछ अच्छा खाने की इच्छा होती है, तो मुझे ना सबसे पहले उसी की याद आती है और ना मैं उसकी रेसिपीज़ यूट्यूब में सर्च करने लग जाता हूँ। जी।
अच्छा। ओह! ओह! अच्छा। ये तो फिर काफ़ी अच्छी बात है कि देखिए, आप उस रेसिपी को ट्राय करने लग जाते हैं और नई-नई चीज़ें जो हैं, उसे कोशिश कर रहे हैं। जान के अच्छा लग रहा है। तो जो ये खाना आपने ना अभी बताया, जो आपके दिल को बिल्कुल एकदम से छू ही गया, तो क्या ये अ, नमकीन है या मीठा है या किस प्रकार का रहता है ये खाने में? कुछ इसके बारे में थोड़ा बताइए।
जी देखिए, ये जो रहता है ना मतलब उसमें अरबी के पत्तों को थोड़ा-सा पहले क्लीन कर लेते हैं, सो दैट उसपे जो बैक्टीरियाज़ वगैरह है वो साफ हो जाए, है ना? मतलब कि मैंने देखा था अ, आँटी जो बना रही थी उसको, उन्होंने क्या किया था उसको थोड़ा-सा ब्लांचिंग कर दी थी उसकी मतलब गरम पानी में डाल के, है ना? जिससे कि वो थोड़ा-सा सॉफ्ट भी हो गया था। और देखिए उसके बाद ना उन्होंने बेसन लिया उसमें अ, काली मिर्च डाली, लौंग डाला, है ना? खड़े मसालों के रूप में। और देखिए उसमें नमक डाला, उन्होंने मिर्च डाली अ, और यही सारी चीज़ें डाली मेरे हिसाब से और थोड़े-से और मसाले थे। देखिए मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कौन-कौन से मसाले थे भूल भी गया हूँ मैं। अ, खैर हम लोगों को तो पता भी नहीं होते इतने ज़्यादा जो आजकल के <chuckles> मतलब आजकल की जो जनरेशन में है हम लोग तो इतना ज़्यादा मसालों का आइडिया भी नहीं होता है। तो हाँ बस मुझे जितना आइडिया है तो, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अ, और वो खा के ना मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। देखिए जब उसकी जो बनाने की विधि थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। देखिए, उस किस तरीके से बनाया गया था उसको ना स्टीम करने के लिए पता है क्या किया गया था? अब देखिए मोमोज वगैरह को स्टीम करने के लिए हम कैसे स्टीमर्स यूज़ करते हैं। बिल्कुल बने बनाए से आते हैं जहाँ पे आपको कुछ मेहनत ही नहीं करना पड़े। तो देखिए उन्होंने ना होम मेड स्टीमर बनाया था। पहले तो देखिए उन्होंने क्या किया था कि अ
जी। हुँ, हुँ। हाँ, ये बात तो है। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। ये तो है। <coughs> जी। हाँ, बताइए। हुँ, हुँ। जी।
एक बोल लिया था मतलब अ, उसमें पानी गरम कर रहे हैं और ऊपर एक अ, झरना रखा हुआ है, मतलब जिसमें से ना अ, अ, स्टीम ऊपर उठ के जाए और व वहाँ पे ना उस झरने में क्या किया था उन्होंने पत्ते रख दिए थे। नहीं पता कौन से तो पत्ता रखा था उसके ऊपर स्टीम किया गया था वो। तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक तरीका था उस चीज़ को बनाने का।
हाँ, हाँ, बोल दूँ। हुँ, हुँ, जी। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। जी ये तो काफ़ी यूनिक सी वैसे चीज़ सुनने की भी लग रही है कि आपने काफ़ी ये सारी चीज़ें जो है की है। काफ़ी अच्छा लग रहा है जान के। तो इनको ना बनाने का कोई ट्रिक वगैरह भी थी जो आपने कभी सोचा हो कि यूनिक वे में कभी इसे ना मैं ट्राई करूँ ख़ु ख़ुद से बनाने का जैसे आपने भले ही वहाँ पर ना किसी और अंदाज़ में खाया हो तो कभी अ, सोचा हो कि चलिए इसमें थोड़ा-सा ये मिक्स कर देता हूँ, थोड़ा-सा ये कर देता हूँ, कुछ मिक्सचर करने का आपने सोचा है उस चीज़ में कभी?
जी। हुँ। जी देखिए अ, अगर मैं सच बताऊँ ना तो वो जो रेसिपी थी थोड़ी मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगी थी क्योंकि देखिए अ, पहले आप अरबी के पत्ते लाओगे, आप उसको क्लीन करोगे, उसको ब्लॉन्च करोगे, फ़िर आप वो अ, बैटर बनाओगे, फ़िर उसपे अप्लाई करोगे और जो भी अप्लाई कर रहे हैं ना, तो ऐसे नहीं कि हम ब्रश वगैरह से करेंगे। उसको पूरा हाथ में लेके और उसपे ए, अ, मतलब ऐसे कि जैसे करते हैं ना मसाज करते हैं अपनी बॉ बॉडी को तेल लगाते हैं तो वैसे कर रहे हैं उसपे और एक थिक लेयर बनाते हैं। तो देखिए कहीं न कहीं मुझे ये जो रेसिपी थी इसकी जो प्रोसेस थी बनाने की इसको कुक करने की बहुत ज़्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड लगी, तो इसीलिए मैंने ना इसको कभी ट्राई ही नहीं किया। बट हाँ मैं, मेरी इच्छा है कि थोड़ा-सा मैं इसमें अपना फ्लेवर डालूँ अपने एक्सपेरिमेंट्स करूँ आ, जो कि मैं बिल्कुल करूँगा। जी।
हुँ, हुँ, जी। हाँ, ठीक कह रहे हो। हुँ, हुँ, जी। <chuckles> ओह ऐसा कुछ है। ये तो फिर काफ़ी वैसे शानदार चीज़ जो है लग रही है सुनने में। तो ऐसे में आप ये बताइए कि आपने कभी कोई और व्यंजन जो है ट्राई किया है किसी और जगह का जाके? कुछ उसके बारे में बताइए।
जी द द देखिए बिल्कुल अ, उसी टाइम पे जब मैं यूपी गया था ना तो मैंने अ, एक डिश होती है वहाँ पे जिसको फारा बोलते हैं। अ, बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए बहुत ही ज अच्छी मतलब मैं मैं खुद बताऊँ ना मेरा जो खाने का टेस्ट है ना वो कुछ इसी तरीके का है, कि मुझे ना जो रॉ चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा पसंद आती हैं। जैसे कि देखिए अगर अरबी के पत्ते की बात करें तो कितना ज़्यादा सिंपल और कितना ज़्यादा देसी अ, खाना है ये। तो वैसे ही फारा भी बहुत देसी खाना होता है। देखिए इसको भी कुछ इस तरीके से ही बनाया जाता है। अ, चावल का आटा लेते हैं और ना उसमें हम स्टफ़िंग करते हैं, अ, चने की दाल की और उड़द की दाल की। पहले उसको हम रात भर भिगा देते हैं और फिर उसको ना अच्छे से अ, रोस्ट कर ले मतलब ऐसे कि उसका एक पेस्ट बनाते हैं, ठीक है। बहुत थिक सा पेस्ट रहता है ताकि वो स्टफ़ हो जाए। और उसमें भी वो खड़े मसाले और सारी चीज़ें डालते हैं, है ना। पंचफोड़न वगैरह डालते हैं उसमें और उसको उसमें स्टफ़ करके जैसे गुझिया हम बनाते हैं ना, गुझिया की स्टफ़िंग करते हैं अंदर मावे की, वैसे ही उस वो जो चने का दाल था उसकी स्टफ़िंग करी जाती है। और उसको ना अम, पानी में उबाला जाता है। है ना, देखिए पानी में पहले आप देखिए उबालेंगे ना तो सारे स्टिक हो जाएँगे। जो सारे फारे रहेंगे वो स्टिक हो जाएँगे। तो आपको क्या करना होता है पहले आप उसमें ऑयल डाल दीजिए और नमक डाल दीजिए। जिसकी वजह से क्या है ना जो सारे फारे होंगे स्टिक नहीं होंगे, दूर-दूर रहेंगे। और देखिए अ, इसको ना म स्टीम किया जाता है करीब-करीब 15 मिनट तक, 15-20 मिनट तक जब तक कि वो बिल्कुल अच्छे से पक नहीं जाए। क्योंकि देखिए अगर आटा कच्चा रह जाएगा तो कहीं ना कहीं वो आपके स्टमक में जाएगा और वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा और वो स्टमक की जो वॉल्स हैं उसमें जाके चिपक जाएगा, है ना। तो देखिए उसको अच्छी तरीके से एकदम <swallows> जो है उसको कुक किया जाता है। और फिर जब उसको खाते हैं ना तब उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए उसको खाने का एक तरीका और भी है। अ, आप तो चाहे तो स्टीम्ड मतलब जो बॉयल्ड वाला है उसको भी खा सकते हैं या फिर आप उसको थोड़ा-सा पीसेज़ में कट के ना आप उसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं या फिर डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है।
हुँ हुँ। जी। हुँ हुँ। बिल्कुल। हाँ। हुँ हुँ। जी। हाँ, सही है। ओह! अच्छा। हुँ हुँ। अच्छा। कहाँ? ओह! हुँ हुँ। हुँ, अच्छा? ये तो बहुत ही शानदार चीज़ जो है, लग रही है। तो आपने जैसे ये ट्राय किया है और काफ़ी आनंद वैसे आ रहा है सुनने कि भी कि कर रहे हैं आप इस चीज़ों को। ऐसे में आपके जो अ, कोई और मित्र भी हैं, क्या उनको भी कभी आपने ट्राय करने का सुझाव दिया? या आपने लोगों ने मिलकर कभी ट्राई किया हो कुछ चीज़ और कैसा अनुभव रहा आप लोगों का आपस में जुड़ने के बाद? कुछ इसके बारे में बताइए।
जी देखिए, बिल्कुल अ, मैंने ना जब ये सारी चीज़ें मैं खा के आया, तो मैंने बोला ना कि अ, "तुम लोगों को मैं बताऊँगा तो तुम लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि मैं कितनी अच्छी चीज़ खा के आया हूँ।" और देखिए, मैंने उन्हें बताया ना, तो उनका जो पहला रिएक्शन था कि, "अरे! ये क्या खा के आए हो? ये तो दिखने में ही अच्छा नहीं लग रहा है और इसकी जो रेसिपी है, वो भी अच्छी नहीं है।" अब जैसे देखिए, अगर फारा ही मैं बोलूँ, तो कितना सिम्पल प्रोसेस है। भले से वो है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अ, जो चीज़ें डल रहीं उसमें कितनी हेल्दी हैं और कितनी सिम्पल चीज़ें डल रही हैं, है ना? तो कहीं न कहीं अ, वो ना उनको टच नहीं कर पाएँगी क्योंकि देखिए, शहर के लोग कैसे होते हैं, उन्हें बस गार्लिक ब्रेड दे दो आप, है ना? पिज़्ज़ा दे दो, मशरूम सौटे दे दो। तो ये सारी चीज़ें उन्हें ना बहुत ज़्यादा पसंद आएँगी और कहीं न कहीं ये जो देसी खाना होता है, वो देख के ही दूर से भाग जाएँगे। लेकिन देखिए, ऐसा होता है ना कि मैं उनको जब ये खिलाऊँगा ना, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। देखिए, अब मुझे ये नहीं पता है कि पसंद आने के बाद वो उसकी तारीफ करेंगे क्योंकि नहीं? क्योंकि देखिए आजकल <chuckles> का ज़माना ऐसा हो गया है कि लोग ना अ, ये देसी चीज़ें खा तो लेते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे इसकी बुराई भी कर देते हैं। ताकि जो उनका अ, जो एक ऑरा है कूल बनने वाला, वो मेंटेन रहे। तो मुझे <chuckles> बिल्कुल उम्मीद है कि वो लोग खाएँगे और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा, लेकिन फिर भी वो लोग बुराई कर देंगे कि मुझे नहीं पसंद आया। अ, जस्ट इसीलिए कि ताकि उनका जो स्टैंडर्ड है दोस्तों के बीच में, वो बना रहे। जी।
हुँ, हुँ, अच्छा। <chuckles> हुँ, हुँ। हुँ, जी। अ, हाँ। हुँ, बात तो ठीक है। हुँ, हुँ जी। हुँ, हुँ, अच्छा। हुँ, हुँ। बिल्कुल। <chuckles> <laughs> कई क्या बात है। देखिए, स्टैंडर्ड बनाने के लिए लोग देखिए अ, ऑरा बढ़ाने के लिए अपना जो है कुछ भी <chuckles> करते जाएँगे और अच्छी बात है, करना भी चाहिए। तो नहीं, चलिए, जानकारी काफ़ी अच्छी थी वैसे इन सब चीज़ों की लेकर आप बता रहे हैं। तो ऐसे में बस मैं अंत में एक ही चीज़ जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या व्यंजन है जो अगर आपसे कोई पूछे, तो आप उसको रिकमेंड करेंगे कि, "ये चीज़ ज़रूर ट्राय करो।"? जो भी आपने बताया ना 2 चीज़ें, इनमें से अगर एक चीज़ आपको चूज़ करनी हो, तो आप क्या सजेशन देंगे किसी को कि, "ये चीज़ तो ज़रूर ही जीवन में एक बार ट्राय ज़रूर करना और ये तुम्हारे दिल को भी ज़रूर छू जाएगी।"? ऐसी कोई चीज़ बताइए वैसे।
<chuckles> जी, बिल्कुल। देखिए, अगर मुझे बोलना रहेगा ना, इन दोनों में से एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है बताना क्योंकि दोनों ही चीज़ें हैं ना जो आप अगर आप एक बार खा लोगे ना, तो आपके दिल को छू जाएगी क्योंकि देखिए, फारा एक अलग ही लेवल का उसका टेस्ट है और जो रिकवच है, उसका भी अलग लेवल का टेस्ट है। तो देखिए, अगर मैं अ, वैसे तो मैं दोनों ही रिकमेंड करूँगा, अगर किसी को खाना हो। लेकिन हाँ, अगर आपको खाना है, तो आप फारा खाएँ। बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। है ना? वो खा सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको मौका मिले ना, तो आप दोनों ही खाएँ और भर पेट खाएँ। देखिए, इसको खाते हैं ना, तो आपका मन भर जाएगा लेकिन अ, मतलब सॉरी, आपका पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरने वाला है। जी।
<laughs> हाँ। जी, बताइए। हुँ, ठीक कहा। हुँ, हुँ, जी। <chuckles> हुँ, हुँ, जी, ये सही है। <laughs> मन भर जाएगा पर पेट नहीं भरेगा। चलिए ये भी अच्छी बात है, जैसे जो भी बता रहे हैं आप। चलिए, आपसे ना जुड़ के आज काफ़ी अच्छा लगा और सीधे से जान कर भी काफ़ी अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं, ज़रूर दोबारा जुड़ें। तब तक के लिए शुक्रिया आपका।
जी, मुझे भी आपसे जुड़ के बहुत ही अच्छा लगा। जी, धन्यवाद।